Да, есть. Я как-то, э, с другом в школьные годы, вот, накопили денег мы и пошли в игровой клуб, вот, играть там всякие ш
Ага. Сш что же у тебя там из игрового клуба-то может быть? Компьютер не поместился бы в шкатулку?
Да. И у ни <chuckles> Не, там именно у нас такое старое, когда там автоматы ещё такие были с билетиками, вот, разные. И мы там играли целую куч <laughs> Не, я кучу билетиков украл. Ну, эт что украл, что взял, у кого-то отнял, и мы с друг со с вами. Ну вот, нам еще чё-то не хватает. Мы вот на следующий день и придем и с этими билетиками еще подзаработаем этих билетиков, чё-то крутое купим. И так мы уже пару лет друг другу рассказываем эту шутку, что: "Давай вот всё-таки пойдем туда". "Нет, не пойдем, это уже место закрылось 100 раз, здание уже сгорело, снесли ее 100 раз уже как, а мы всё равно эти билетики храним, и я храню эти билетики с".
Ага. Ты что, кнопку украл, что ли? <laughs> Ага. Ну, слушай, вы родили такую классную шутку, как будто, которую можно перешучивать, и оно того стоит. Если бы вы потратили билетики, эта шутка бы перестала работать, так что храни билетик, э, чтобы вы могли дальше это шутить. Как как будто оно оно уже стоит большего.
Мгм. Ну да. Да, хорошую. <chuckles>
Там про пройдёт 10 лет, вы там, не знаю, заведёте детей, разбогатеете, а эта шутка всё ещё она будет как бы, знаешь, как хорошее вино, усложняться и так далее. То есть
Конечно, да. <chuckles> Да. Дополняться с годами, лучше становиться. Да.
Ты можешь купить дом и сказать: "Вот, я обменял билетики без тебя". И это будет, ну, смешно. <chuckles>
<laughs> Да, да, да, э, влетели цены на билетики. Курс по поднялся.
<laughs>